Ehm, questo non lo so, glielo chiederò, ma la differenza tra me e quella ragazza e questa ragazza, è che io avrei reagito d'impulso ad alcune parole. Io sono molto impulsivo, quindi ecco, que questa è stata diciamo, la lezione, perché la prima parola, io me la prendo, inizio ad alzare la voce magari, ehm, perché io sono molto emotivo, sono sensi certo cer se è il caso sì, <chuckles> se è il caso sì.
Okay. Sì. Ah, okay. Okay. Mh, ottimo. Ah. Ma poi chiedi scusa? Ah, okay. <chuckles> Ah beh, sì. Questo no ovviamente. Quindi, okay, e ne hai tratto un un un altro passo, no, tra l'altro per conoscere te stesso. Però ora, no, mi piacerebbe anche visto che abbiamo fatto un po' di viaggi attraverso anche la società di oggi e le tue esperienze, vorrei ritornare al libro, proprio per capire questo paragone tra la tua adolescenza e ora, no, se anche se lo leggessi di nuovo oggi. Cosa ti ha insegnato fondamentalmente questo libro?
Fondamentalmente, mi ha insegnato che, ogni persona si identifica troppo con il suo ego. Ti faccio un esempio banale: sei al lavoro, la tua, mhmm, ehm, capa ti denigra, o comunque, magari c'è una competizione e tu arrivi quarto invece che primo. La prima il primo istinto che abbiamo noi come persona, è quello di sentirci, mhmm, ehm ma non dal lavoro in sé, dalla vita tipo prendersela sul personale l d del tipo: "Oddio io davvero non valgo, davvero" Ecco, questo s
Ecco. I. Mh-mh. Ah, sì. Okay. Screditati, no, un po' dalla Sì, sì. Ver Sì, da non porre al al giudizio, proprio anche nel senso di voti all'università, a scuola piuttosto che al lavoro come dicevi.